อืม ก็ถือว่า ก็ถือว่าดีนะครับที่แบบว่า โอ้โฮ พาคุณแม่ไปแบบทานอาหาร เย็น บ่อย ๆ อย่างเงี้ย ซึ่งการแบบว่าบางทีการร่วมโต๊ะกัน หรือว่าทานอาหารใน ครอบครัว เนี่ย มันก็ ทำ ให้แบบว่ามื้ออาหารนั้นแบบมัน มีความสำคัญเนาะ แล้วมันก็มี ความสุข แล้วถ้าเกิด ว่าได้บรรยากาศอีก มันก็ยิ่งแบบว่า ทำให้ความ ผูกพันธ์มันดีขึ้น อะไรอย่างเงี้ยเนาะ มันก็ทำให้ อ ใคร เรากินกับคนที่ รู้ใจ อย่างเงี้ย
ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ถูกต้อง ถูกต้องค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ตกแต่งสวยเลยค่ะ แต่ละร้านเนี่ย <laughs> อืม <sniffs> ค่ะ
อา ครับ โอ้โฮ วันนี้ ก็ได้ฟังเรื่องราว ก็รู้สึกว่า โอ้ คิดตามไป แล้วก็ว้าวตาม ขอบคุณมาก ๆ เลย นะครับ ที่มาแชร์ครับ
<smacks lips> ค่ะ ยินดีมาก ๆ เลยค่ะ ไว้คุยกัน อีกนะคะ สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ